Akin nakaka-distract talaga ang teknolohiya, kasi isipin mo nga, yun nga katulad ng sinabi mo.
'Di ba?
May mapindot ka lang o kaya naman may dumaan lang sa notification mo, eh, mapu alam mo yung la alam ko 'yan, eh, kumbaga lahat ng tao ngayon mabusisi 'pag may dumaan na notipikasyon sa kanila, kailangan pipindutin, kailangan malalaman, alam mo 'yong gano'n, kaya malaking epekto talaga, mm, 'yan.
Oo. Totoo. Tumunog lang yung ano, eh, 'no, tumunog lang yung bell, titingnan mo na, eh, 'no. <chuckles>
Hmm, bigla nalang na ting ayan na.
Ting. <chuckles>
Wala na, yung ting na yun. 'Yun na yun, yung ting distracted. <laughs>
'Yon na 'yun, oo. Oo, yun na yun. Yun na yun, ano ka na wala na, tapos ka na. <giggles>
Oo. Oo, minsan nga, tunog lang ng chat, 'di ba, naku wala na.
'Di ba?
Mm. Naku mahirap talaga ang dis yang teknolohiya kasi malaking distraction talaga sa pag-aaral yan, 'tsaka sa akin no'ng kolehiyo kasi ako no'ng nag-aaral ako.
Oh.
Ito kasi nakakatawa diyan, nauso na ang mga iPhone ng kolehiyo ako, nauso na ang mga iPad nai kung ano-anong lumalabas, pero ang cellphone ko lang no'n, alam mo kung ano, keypad.
Okey, oo. Tama. Ah, yung ano Nokia, 'yung gano'n.
Hindi naman Nokia parang BlackBerry pa ako, may BlackBerry, oo, may BlackBerry pa akong cellphone no'n. Sabi sabi ko nga, eh, sa akin ang mahalaga lang no'ng kolehiyo 'ko hindi gadgets, hindi teknolohiya.
Blackberry. <laughs> Oo, Blackberry. Talk and text, 'yun lang.
Mahalaga hindi, oo, talk and text lang talaga na literal na matawagan lang ako ng nanay ko okey na ako, ma-text ako nasaan na ako okey na ako. Hindi 'yong para mag-browse, mag-picture, hindi ako gano'n kaya no'ng kolehiyo ako, medyo tutok ako sa pag-aaral ko no'n. Masasabi kong tutok ako kasi hindi ako distracted sa mga teknolohiya.
'Di ba? Oo, tama, tama. Tama, tama. Ayun.